คือช่วงเนี้ยครับ ผมก็รู้สึกว่างานที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยมัน มัน <tsk> มันไม่มีคุณค่าในตัวเองเลยอะครับ แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจด้วย อาจจะเป็นเพราะว่า เอ่อ เวลาเข้างานน่ะครับผม ผมทำงานเป็นกะเนาะ มีกะเช้า กะบ่าย กะดึก ทีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยที่รู้สึกอยู่ คือเข้ากะบ่ายอะครับ แล้วกะบ่ายเนี่ยเข้างานตอน 12:00 น. เลิก 22 :00 น. ทุ่ม แล้วระหว่าง เที่ยง จนถึง 17:00 น. เนี่ย ผมไม่ต้องทำอะไรเลย แทบจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรเลยอะครับ เพราะว่าผลัดเช้าอะเขารับผิดชอบอยู่ แบบเนี้ยครับ
ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ้อ ครับ อ๋อ ครับ ๆ โอ้โฮ! จริง ๆ ก็เป็น เป็นสถานการณ์ที่อาจจะทำให้เรา เอ่อ เรียกว่าสับสนก็ได้เนาะ เพราะว่า เอ่อ การที่เรามาทำงานเนี่ย แล้วไม่ได้มีงานให้ทำแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ย บางทีเราก็รู้สึกว่า เหมือนเรามาทำไปวัน ๆ แล้วก็ เอ่อ ไม่ได้ทำอะไร ไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรเสร็จเลยสักอย่าง อะไรเงี้ย กว่าจะได้เริ่มทำจริง ๆ ก็คือหลัง 5 โมงเลย ถึงจะได้เริ่มแบบว่า "อ๋อ วันนี้ฉันทำงานเสร็จไปบ้างแล้ว" อะไรอย่างเงี้ย แต่คือก่อนหน้านั้นแบบมานั่ง เอ่อ แบบว่าแค่เอาตัวมาให้ถึงที่ทำงานก็พอ อะไรงี้เลยเหรอครับ?
ครับ อืม อืม ใช่ครับ อืม ครับ ใช่ ใช่ครับผม คือหน้างานของผมอะครับ ต้องขอเล่าเพิ่มแบบนี้ก่อนว่าเป็นงานสแตนด์บายเนาะ ก็คือถ้าวันไหนเนี่ย มีเคส มีเหตุหรือมีอิเวนต์เนี่ย เราก็จะสแตนด์บายตามอิเวนต์ต่าง ๆ แต่ถ้าวันไหนอะ ไม่มีเคส ไม่มีเหตุ ไม่มีอะไรเลยอะ คือก็อยู่เฉย ๆ อะครับผม ก็เลยรู้สึกว่าแบบนั่งไปเนาะมันก็ฟุ้งซ่าน มันก็รู้สึกแบบคิดวกวน แล้วก็รู้สึกว่า "เอ๊ เราเอาตัวเองเนี่ย มาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่า? แล้วแบบเนี้ยเราจะได้ความรู้ไหม?" รู้สึกเหมือนสมองก็ไม่ค่อยได้ทำงาน สมองฝ่อด้วยแล้วมั้งครับ แบบเนี้ย
ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อืม ๆ ครับ ครับ ครับ อ๋อ จริง ๆ ตรงนี้ผมเข้าใจเนาะ เพราะว่า เอ่อ การที่เรามาทำงานเนี่ย จริง ๆ แล้วนอกจากรายได้ หรือว่า เอ่อ เรื่องของสวัสดิการที่เราได้จากงานเนี่ย จริง ๆ แล้วอีกส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่า เอ่อ งานมันมีคุณค่า ก็คือว่า เอ่อ สิ่งที่เราได้ทำในตัวงานด้วย แล้วยิ่งบางคนเนี่ย ถ้ายิ่ง ยิ่งเป็นคนแบบว่าอายุไม่เยอะ หรืออะไรเงี้ย บางทีก็มีความอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในงานด้วยเช่นเดียวกัน หรือว่าคาดหวังที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วย เอ่อ ยังไงตรงนี้ผมก็เข้าใจนะว่า ว่า สิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เอ่อ ค่อนข้างน่าสับสนเลยทีเดียว คือการที่จะไปปรึกษาใครเนี่ย บางทีเขาไม่เข้าใจ เขาก็อาจจะมองว่า "ก็ดีแล้วที่เราได้อยู่เฉย ๆ" อะไรอย่างเงี้ย ดูไม่เหนื่อย
อืม ครับ ครับผม อืม ใช่ครับ อืม อือฮึ อืม ครับ หรือบางคนเขาก็บอกว่า "ก็ดีแล้วที่มีงานทำ" แบบนี้เหมือนกันครับ
อา ใช่ ๆ ซึ่ง เอ่อ คำแนะนำลักษณะนั้นจริง ๆ ก็ไม่ผิดอะนะ แต่ว่ามันก็อาจจะสะท้อนได้ว่า "เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจมุมมองของเราเสียทีเดียว" นะครับ แต่ตรงนี้คุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ เพราะว่า ยังไงเนี่ย ผมเชื่อว่าในการพูดคุยลักษณะเนี้ย คนที่เข้าใจคุณก็ยังมี อย่างน้อยเพื่อนร่วมงานคุณก็น่าจะเข้าใจว่า การที่จะต้องมานั่งอยู่เฉย ๆ 4-5 ชั่วโมงเนี่ย เอ่อ บางทีมันก็เป็นภาระทางใจได้เหมือนกัน มันเหมือนว่าเราต้องอยู่กับที่นิ่ง ๆ อย่างเงี้ยครับ มัน เอ่อ มันก็อาจจะรู้สึกทรมานได้เหมือนกันที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย อะไรแบบเนี้ยครับ อันนี้ผมเข้าใจเลย
อืม อืม ครับ อืม ใช่ครับ อืม ครับผม ล แล้วแบบเนี้ยครับ พอเกิดเหตุการณ์ที่ ที่เรามีเวลาว่างอะครับ ประมาณหนึ่งเนาะ ทีนี้เราจะ อยากจะแก้ปัญหาความคิด ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นนะครับผม แล้ว แต่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอะครับ พอมีวิธีแนะนำไหมครับว่า เราจะใช้เวลาตรงนั้นน่ะที่เรามีความรับผิดชอบน้อยหน่อยกว่าตอนที่รับกะมาเต็ม ๆ น่ะ เราควรจะทำอะไรดีเหรอครับ?
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ก็ เอ่อ จากที่ผมฟังนะครับ ตัวงานของคุณเนาะ เป็นลักษณะแบบว่า อ่า สแตนด์บายนะ รอ รอในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นเนี่ย เอ่อ ในช่วงเวลาที่มันไม่ได้มีเหตุการณ์น่ะ หรือว่าหน้าที่อะไรให้ทำเนี่ยครับ ตรงนั้นจริง ๆ แล้ว คุณก็ควรที่จะพักนะครับ พักนี่หมายถึงว่าอาจจะ เอ่อ พักเพื่อให้มีพลังเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับ ซึ่ง เอ่อ ถ้า ถ้าคุณ ถ อ่า ถ เขาเรียกว่าปรับตัวปรับใจได้ ให้ ให้เข้าใจว่าตอนเนี้ยเราต้องพักเนี่ย เพราะว่าเหมือนว่าการพักก็เป็นหน้าที่เหมือนกันเนี่ย อันนี้มันก็อาจจะช่วยให้คุณ เอ่อ ผ่านเวลาตรงนั้นไปได้นะครับ เผื่อเป็นการแบบว่าสงวนพลังงานไว้ ไว้ใช้ตอนที่จำเป็นจริง ๆ
อืม ครับ อืม อา ครับ อ๋อ ครับ อืม จริง ๆ ก็ เพิ่งสังเกตเห็นจากที่คุณแนะนำมาเลยนะครับว่า เออ ตัวเนื้องาน งานสแตนด์บายจริง ๆ แล้วเนี่ย ช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยเขามีไว้ให้เราพัก หรือเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เวลาเจอเหตุเจอเคสเนี่ยจะสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีโดยที่ไม่ติดขัด พอได้คิดมุมนี้ แล้วก็รู้สึกว่า อืม จริง ๆ แล้วตัวเนื้องานมันก็มีเหตุและผลของมันเหมือนกันนะครับเนี่ย
ได้ครับ ครับ อะฮะ ครับ ใช่ ๆ เพราะว่าการที่อยู่ ๆ จะให้คุณเข้ามางานแล้วก็ เอ่อ ต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลาเลยเนี่ย อันเนี้ยคุณก็คงจะเครียดไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ดังนั้น ตัว ตัวงานเนี่ย เขาก็เลยต้อง เอ่อ มีการแบ่งกะ แล้วก็หาคนมาสแตนด์บายในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อที่ว่า เอ่อ ทุก ๆ คนในตำแหน่งเนี้ยจะได้มีโอกาสในการ เอ่อ เหมือนชาร์จพลังงานหรือว่าได้พัก แม้แต่อยู่ในที่ทำงานด้วย เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อม เตรียมประสาทสัมผัสให้พร้อม แล้วก็ เอ่อ เฉียบคมพอ และไม่มีอะไรผิดพลาดเพิ่มเติมขึ้นอีกเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน อย่างเงี้ยครับ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งนะครับ จาก จากที่ ที่คิดว่า เอ่อ อาจ อาจจะพอช่วยได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่า เอ่อ เหตุมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ จริง ๆ หรือว่าคุณเตรียมตัวแล้วเนี่ย เตรียมบ่อยแล้ว เตรียมจนแม่นแล้วอะนะครับ เอ่อ เช็กอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เรียบร้อยแล้ว เอ่อ ไล่ขั้นตอนการทำงาน ท่อง ท่องหน้า ท่องหลังได้หมดแล้วเนี่ย เอ่อ อันนี้เนี่ย ถ้าการที่คุณจะเอาสมาธิหรือว่า เอ่อ พลังไปใช้เรื่องอื่นบ้างเล็กน้อยเนี่ย มันก็อาจจะไม่ผิดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็จะมีกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แบบว่าเหมือนเป็น เอ่อ งานอดิเรกง่าย ๆ ที่สามารถทำได้นะครับ ระหว่างสแตนด์บาย เอ่อ อย่างเช่นนะครับ พวกเล่น เอ่อ เล่น Sudoku อย่างเงี้ยครับ อ่า ที่เป็นเกมเหมือนเกมตัวเลข อย่างเงี้ยครับ แต่ว่า เอ่อ เพื่อความ เรียกว่ากระชับ อ่า ก็อาจจะแนะนำว่าเล่นเป็นเวอร์ชันที่เป็นหนังสือ อาจจะดีกว่าเวอร์ชันที่เป็นโทรศัพท์มือถือ เพราะว่า เอ่อ การที่เราจับโทรศัพท์มือถือเนี่ย บางทีเราอาจจะเสียสมาธิ แล้วก็อาจจะไปทำอย่างอื่นแทน อาจจะไปเล่น Social อาจจะไปแชตแทน ซึ่งตรงนั้นเนี่ย มันอาจจะมีผลต่อเนื่อง เรียกว่าพอเกิดเหตูปุ๊บทิ้งไปไม่ได้ทันทีนะครับ
อืม ครับ อืม ครับผม อืม อา ครับผม อือฮึ อา ครับ อือฮึ ครับ อืม อา อืม ครับ สแตนด์บายใช่ไหมครับ? อ๋อ อ๋อ ครับ อืม ครับ จริง ๆ ก็จากที่คุณแนะนำมาก็ดูน่าสนใจนะครับผม สำหรับหากิจกรรมลับสมองเนี่ย ในการคอยแบบว่าเหมือนพยายามพัฒนาทักษะของตัวเองเนาะ แต่ก็อยากจะเล่าเพิ่มเติมอีกนิดต่อนะครับ เนื่องจากว่างานที่ผมทำเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย หน้างานก็จะเป็นงานที่เขาเรียกว่า อ่า ป้องกันและระงับอัคคีภัยเนาะ ก็คือกึ่ง ๆ ดับเพลิง แล้วก็สแตนด์บาย อะไรประมาณนี้แหละ ทีเนี้ย ไอ้เหตุที่จะเกิดไฟไหม้เนี่ย มันน้อย น้อย น้อยมาก ๆ เลย จนบางครั้งก็รู้สึกว่า เราก็ แล้วเราจะเติบโตได้ยังไงอะ ในเมื่อแบบ คือ คือประมาณว่า มันไม่มีเหตุ ถูกไหม พอไม่มีเหตุก็ไม่ได้ดับ ไม่ได้ดับแล้วตำแหน่งก็ไม่จำเป็นต้องเลื่อน เพราะว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรไปมากกว่ามีไปตามกฎหมาย เรื่องนี้ก็เลยส่งผลให้ผมก็ขาดแรงจูงใจในการทำงานเช่นกันนะครับ แบบนี้พอจะมีแบบวิธีการปรับมุมมองอะไรใหม่ ๆ ไหมครับ? ให้รู้สึกว่าเราอยากจะไปพัฒนาหรือว่าเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมมากกว่าอยู่เฉย ๆ แล้วก็เล่น Sudoku อะครับ
ครับ ครับ ใช่ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อ่า อืม ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ ครับ เอ่อ จริง ๆ ตรงนี้เนี่ย เอ่อ ผมก็อาจจะแนะนำยากนิดหนึ่งอะเนาะ เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าสายงานลักษณะเนี้ยเขาใช้เกณฑ์อะไรในการวัด ในการเจริญเติบโตก้าวหน้า แต่ที่แน่เนี่ย ๆ เราไป เอ่อ เราไปสร้างปัจจัยให้เกิดเหตุเพื่อที่เราจะมีผลงานอันเนี้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับ อ่า ดังนั้นเราก็คงต้อง ต้องทำเท่าที่ทำได้อะครับ ก็คือถ้าเกิดเหตุเราก็ เอ่อ ทำให้มันกระชับฉับไว แก้ไขให้ตรงประเด็นมากที่สุด แต่ ที่คุณบอกว่า ตอนที่มันไม่ได้เกิดเหตุแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยครับ อันนี้เนี่ยคือ เอ่อ ผมไม่แน่ใจว่าทาง เอ่อ สำนักงานเนี้ยนะครับเขาเปิดกว้างทางกิจกรรมขนาดไหน คือถ้าเกิดอย่าง Sudoku เนี่ยมัน เอ่อ หรือว่าเกมเล็ก ๆ ลับสมองเนี่ยมันยังไม่ เอ่อ มันยังไม่ตอบโจทย์มากพอ คุณก็อาจจะทำอะไรที่มันใหญ่มากขึ้นกว่านั้นอีกหน่อย เช่น เอ่อ เอ่อ บางคนเขาต้องไปซื้อคอร์สออกกำลังกาย แต่ว่าคุณมีเวลาออกกำลังกายเลยครับ ในที่ทำงานเนี่ยแหละ แล้วเขาก็จ่ายตังค์ให้คุณด้วย แล้วก็มันก็อาจจะช่วยในหลาย ๆ แง่ด้วยว่า เอ่อ ทำให้ภาพลักษณ์คุณดูเป็นคนกระตือรือร้นมีพลังในออฟฟิศด้วย ซึ่งตรง ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ เอ่อ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณได้ก็ได้ครับ เพราะว่า เอ่อ อย่างการจะนั่งเฉย ๆ 5 ชั่วโมงเนี่ยหรือนั่ง เอ่อ เล่น Sudoku อย่างเดียวเนี่ยผมเข้าใจนะว่า มัน เอ่อ มัน มันไม่เหมาะ
อ๋อ ครับ อ๋อ ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับผม อา อือ อ๋อ ครับ อืม อา ครับ มันอาจจะดูแบบ อา ไม่เหมาะสมเท่าไร คือแต่ถ้าพูดถึงการออกกำลังกายจริง ๆ เป็นอะไรที่น่าสนใจจริง ๆ นะครับ เพราะว่าผมสามารถออกกำลังกายในที่ทำงานได้ โดยให้เหตุผลว่าเตรียมร่างกาย เตรียมความพร้อมอะครับ เพราะว่าเวลาเราต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนัก แบบนี้อะครับผม
อะฮะ ครับ เออ ครับ ใช่ ครับ ครับ ซึ่ง เอ่อ มันก็ดูเหมาะสมกับ เอ่อ อาชีพตรงนี้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิด เอ่อ คุณร่างกายฟิตหรือว่าคุณกำลังตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ย กับการออกกำลังกายเนี่ย อาจจะต้องไม่ได้ออกหนักมาก แต่ว่าออกเบา ๆ แต่ต่อเนื่อง อย่างเงี้ยครับ เพราะเมื่อคุณตื่นตัวในขณะที่กำลัง ก ออกกำลังกายอยู่ แล้วเกิดเหตุพอดี คุณก็พร้อมที่จะลุยได้เลยไม่ต้องวอร์ม อะไรอย่างเงี้ยครับ หยิบอุปกรณ์แล้วก็ลุยได้เลย อ่า ใช่ ๆ
อืม ครับ อืม ครับ อืม พอมองถึงจุดนี้นะครับ เห็น ด้วย เลยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ย จริง ๆ มันสำคัญนะ เพราะว่าพอมองถึงเรื่องงานสแตนด์บายเนี่ย โอเคครับ ไม่มีเคส ไม่มีเหตุก็ดีไป แต่ ถ้าเมื่อไหร่มีเคสมีเหตุขึ้นมาแล้ว โอ้โฮ เก้ ๆ กัง ๆ อ้วนเทอะทะ วิ่งไม่พร้อม ชุดใส่ช้า โอ้ ผมว่าแย่เลยครับ พอคุณทักตรงนี้มาปุ๊บ ก็เลยรู้สึกว่าเห็นภาพขึ้น แล้วก็รู้สึกว่า อืม งานสแตนด์บาย งานเตรียมความพร้อมเนี่ยมันมีไว้เพื่อสิ่งนี้จริง ๆ อะครับ
ครับ ครับ อา ใช่ ครับ ครับ อา ใช่ ๆ เพราะว่าการที่คุณจะรู้สึกว่างานมันไม่มีค่าเนี่ย มัน เอ่อ ไม่ เป็นไปไม่ได้หรอกครับ เพราะว่า เอ่อ ในทุกตำแหน่งเนี่ย มันก็จะต้องมีความสำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่แล้ว มัน ล เลยสามารถมีคนที่ยินดีที่จะจ้างเจ้าหน้าที่มาเฉพาะเรื่องนั้น ๆ นะครับ แต่ว่า ทีนี้เนี่ย ถ้าเรา เออ ปัญหาของเราคือเราไม่รู้จะจัดสรรพลังงานของเรายังไงให้เหมาะสมเนี่ย ก็คงต้องดูเนี่ยแหละครับว่า เอ่อ ประเด็นของงานต้องใช้อะไรบ้าง แล้วก็ยิ่งถ้าเกิดคุณสามารถออกกำลังกายในที่ทำงานได้เนี่ย แล้วคุณมีความพร้อมเป็นพิเศษเนี่ย แล้วเวลาเกิดเหตุอะไร คุณตอบสนองได้เป็นคนแรก ๆ อ คนที่เร็วที่สุดด้วย อย่างเงี้ยครับ มันก็อาจจะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการ เรื่อง เอ่อ เรื่องการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานของคุณด้วยก็ได้ หรือว่าคุณอาจจะมองหา เอ่อ ที่ทำงานอื่น ๆ ที่อยู่ในสายงานเดียวกันด้วยก็ได้ เพราะว่าคุณ เอ่อ มีทั้งประสบการณ์ แล้วก็มีร่างกายที่เตรียมพร้อมไว้แล้ว อะไรแบบเนี้ยครับ
อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม ครับ อืม ครับ อา ครับผม จากความรู้สึกที่ ที่ ที่เหมือนสับสนเนาะ ไร้ทิศทางอะ มันมีประโยคหนึ่งที่คุณแนะนำมา แล้วพอฟังดู เฮ้ย! มันคืออาการของเราจริง ๆ ก็คือการที่เราเนี่ยมีพลังงานล้นเหลือ จนไม่รู้ว่าจะเอาพลังงานไปทำอะไร แล้วสุดท้ายเนี่ย พอพลังงานมันเหลือเกิน กลายเป็นว่าทำให้สมองเนี่ยคิดวกวน แล้วก็รู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยไร้คุณค่าไป แต่จริง ๆ แล้วเนี่ย ถ้ามีที่ที่ได้ระบายพลังงานทางร่างกายเนาะออกไปบ้าง แล้วก็จะได้เห็นถึงความสำคัญของตัวเองด้วยเนี่ย ก็รู้สึกว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจ แล้วก็ปรับเรื่องทัศนคติได้อีกเยอะเลยอะครับ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผม สำหรับเรื่องของการปรับมุมมองเกี่ยวกับงาน แล้วก็แนวทางในการ อ่า ทำให้เวลาว่าง ๆ เนี่ยมีค่าขึ้นนะครับ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ด้วยความยินดีครับ ก็ เอ่อ หวังว่าสิ่งที่แนะนำไปนะครับจะช่วยปรับปรุงให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นได้นะครับ ก็ไว้มีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ